すいません、ちょっと相談ありまして、最近、あの、寝つきがとても悪くてですね
はい。 ああ、はい。
なかなか、ま、夜眠れないってのもありますし、なかなか、深夜にならないと寝れなかったりするんですけど。んん、しかもなんか、朝かなり、そうきあの、朝5時とかに起きてしまうんですよ。
うーん、うんうん。 ああ、なるほど、はい。
はい。いや、ちょっと悩んでまして、ちょっ、なんかアドバイス頂けたらすごい嬉しいんですよ。
はい、もちろんです。えっと、どういったことでこう、そういった、こうなんですかね、寝つきの悪さっていうのが始まったと思われていらっしゃいますか？
あ、そうですね、ほんとにこう、寝付きの悪さは、結構、社会人になってからかなと思ってまして、結構その、社会人として働き出してから、わりと悩むようになった感じがしてます。
うんうん。 ああ、そうなんですね。では、例えば、じご自身で、なんですかね、こう、ストレスが溜まって、ま、ひね、日頃のストレスが溜まってしまって、こう寝付きてしまったなみたいなっていう感じはありますか？
ま、多分その、仕事のプレッシャーとか、ま、締め切りとかっていう、結構、そのストレスはあり得そうな感じは正直してますね。
うん。 ああ、そうですか。で、例えばその、寝付きが悪くて寝られない時ってゆうのは、どのように対応されてるんでしょうか？
ま、昔はほんとに、その、抵抗してひたすらベッドにこもり続けるみたいなことをしてたんですけど、もう最近はもう諦めて、ま、何か、それこそ仕事をするであったりとか、ま、何かしらの作業をするみたいなところで、ま、 寝ること自体を諦めつつありますね。
はい。 うんうん。 なるほどね。でも、その、どうですかね、次の日になると、結構、うーん、疲れたり、眠くなったりっていうのはございますか？うん。はい。
いや、そうなんです。や、実際、ほんとそれがひどくて、あの、それこそ、ま、朝はいいんですけど、ま、お昼休みとかになった途端、すごく眠たくなってしまう。
ああ、辛いですよね、ちゅ昼食後の、ご飯、ね、食べてお腹がいっぱいなった後って、ものすごく辛いですけど
あ、そうですそうです。 はいはい、ほんとそうでして、後、なんですかね、ま、それこそ、在宅勤務の時は、別に昼寝が出来たりするんですけど、やっぱどうしても、その、オフィスに出社してると、ま、そこの、ま、誤魔化すしかないと言うか、結構、はい、結構、コーヒーとかカフェインを摂って、ま、日中、無理矢理起きて
うん。 うん。 あい。 そうですよね。 うん。 うーん。
っていう風なかたちで、何かやるやるしかないのかなってのが、正直、悩んでるとこですね。
なるほどね、で、そういった事が、どの位、まあ、こう、続いてらっしゃる感じなんですか？
ん、も、そうです、も、かれこれ、5年ぐらい続いてるような感じだった気がしますよ。
おお。 結構、長いですね。
ええ、です、なんかもう、慣れてしまったのか、これが間違ってるのかってのは、ちょっと分らない感じですね。
うん、そうですか、じゃあ、こう、なんですかね、コロナの時には、なんだろう、在宅勤務で、こう、お昼寝は少し出来たとかはあります？
あ、そうすす、あ、そうです、正に、フルリモートだったりしたので、ま、そこはもう、睡眠時間自由とゆうか、好きに、自由あの、休憩取れたので良かったんですけど
うん。 なるほど。 はい。
いや、ま、中々最近って、もう、出社とリモートが、結構分かれてるとゆうか、ハイブリッド型じゃないですか？
うん、そうですよね。
いや、結構うちの会社でもすごい厳しくて。
ああ、そうですか、ちゃんとこう出社してくださいね、みたいなのが結構、あられる感じですかね？
あ、そうですそうです。でもまあ、週2の出社がマストだったりするので、ま、どうしてもその前日、逆にそれが気になって眠れなかったりだとか。
うん。 うん。 ああ、そうですか、逆にね。でもその、えっと、就寝前っていうのは、具体的に、うん、ご自身ではどんなことをされてるとかありますか？
はい。 あんまりなかったりするんですけど、ほんとにスマホを触らないぐらいでしかやってなくて、何かサプリを飲むとか、こう睡眠薬を飲むみたいなことはやってないんですよ。
うん。 うーん。 そうですよね。ま、出来る限りだったら、こう睡眠薬とか飲まないで、やられた方が良いって思われていらっしゃいますよね、きっと。
あ、そうですね、正直、体への負担は、結構多いと思うんですよ、あれって。
そうですね。で、あとこう癖になるのもちょっとね、嫌だったりとか。うーん。でも、一応こう、スマホをいじらないようにみたいな、こう対策はされてるんですかね。
あ、そうですそうです。 確かにな。 やっぱなんか結構ブルーライトっていうんですかね、スマホとかパソコンの画面って。あれを見るとやっぱり目が覚醒するような気持ちが結構あったりするので、なんか、はい、なんかもうそこはちょっと意識的に避けた方が、ま、たぶん眠りやすいのかなっていう、あの、考えではあります。
うん。 うん。 ああ、なるほど。 うん。あ、でもいいことですよね。そうやってこう、なかなか携帯をこうスマホを、お置けるっていう方も意外に少ないので。うん、なんかご自身でもまあスマホを触らないようにしようって思っていらっしゃる時点で、こう、うん、まそれは中々凄いことなんじゃないかと思うんですけど、うーん。
ああ、そうなんですか？ ああ、そうなんですね。 まま、確かに昔僕それこそ、ま、この不眠っぽい症状が出る時出た時は、やっぱりなんかもう眠れないから、もうずっとスマホを触ってしまうであったりとか、ま、なんかちょっと、その、本を読み始めるみたいな。全然関係ないことをやり始めてしまってたっていうのは結構反省はしてますね。
ええ。 うん。 うん。 あ、そうだったんですね。でもやっぱりそれを得て、今はどうですかね、一番寝やすい方法っていうのは何かありますか？
はい。 はいはい。 いや最近気づいたんですけど、結構そのシャワーだけじゃなくてあの湯船に浸かる事
ああ、そうですか。
が、はい、結構やっぱりそこのリラックスとか、なんか寝やすさってのが違うんだなっていうのは気づき始めましたね。
うーん。 あ、そうなんですね。どうでしょう、こうお風呂に入ったりすると、ちょっと疲れたりとかもありますし、余計にそれが、体が温まるとか、ああが寝やすくする方法に繋がってるんですかね？
うんうん。 多分そうだと思いますね。結構だから、それこそ銭湯とかサウナとかって最近流行ってたと思うんですけど、結構あのむブブームが起きてからは自分もやるようになって。
うん。はい。 うん。 ええ、そうですか。どうですか？それは。うん。
いや、ま、確かになんか、その、入眠の速さって言ったらいいんですかね。こうベッドに入ってから、その、眠るまでの時間であったりとか、ま、その、リラックス感ってのはある結構あったりしたので。
うん。 ああ、そうですか。じゃ、結構効いてる方ではあるんですね、その サウナに入ったりっていうことがうん。
あ、そうですね。 また、なかなか毎日、その、サウナい行けたりとか、お風呂には浸かれるわけじゃなかったりするので、なんかそうすると、はい、やっぱどうしても、その、さっきお話ししたみたいな、あの、ま、なんか起きづ起きづらい、えっと、めちゃくちゃ早期拡張しちゃうし、で、寝るのも、ね、時間かかってしまうみたいなっていう症状は出てしまいますね。
うん、確かに。 うん。 そうなんですね。例えばどうですかね、あの、ま寝る時に、ま意外にですね、まさっきおっしゃって頂いたように、寝よう寝ようとすると、それが意外にこうトラウマになって、逆に、ね、寝られなくなるみたいなことはありますよね。
あ、そうですそうです。 あります、あります。
うん。で、なんかまあ、そういう時はね、ま、さっきもね、おっしゃっていただいたよ、起きてしまった方がいいっていう風に、こう、そうですね、睡眠学の先生とかよく言われるんですね。
あ、そうなんですね。うわ、そうなんですね。
はい。でうん。
あ、うん、じゃあ、意外と自分の行動は、ま、合理的だったっていう。
あ、そうなんですね。意外にこうご自身で、自分でこう、なんとなく解決しようと思ってる方法が、意外にこう、やっぱり自然な流れでうん。ええ。
ああ、そうなんですね。なるほど。
うーん、で、おそらくですね、やっぱり交感神経っていうのあるじゃないですかね。で、それが高ぶってしまっていると、やっぱり、寝付けないっていうことになってしまうので、あの、おっしゃっていただいお風呂とかもね、ほんとにやっぱりね、いいんですよね。
はいはい、はや。 うん、ふんふん。 あ、じゃあ、やっぱりもう寝るために全力を尽くすじゃないですけど、もうほんとにその、オフモードに強制的に持っていくみたいなルーティンを作った方が、ま、多分その再現度高く、眠りやすくするっていう意味では効果あるそうなんすかね？
うん。 うーん。 うん。 いや、そうですね、何だったら自分がこうリラックスできるように、お風呂に、こう、なんですかね、なんかこう、落ち着くハーブ系の香りのものをこう中で入れてみたりっていうのもありますし。
ああ、なるほどなるほど。 うん、ふんふん。
で、人によっては、何ですかね、こう、もう、電気を、もう、元々暗くしておいて、で、その中で、こう、落ち着かせて行くとかいう方も、いらっしゃいますし
うん、ふんふん。 はいはいはい。
うん、で、やっぱり、部屋の電気が、点いてると、ま、さっき、おっしゃったいむように、こう、パソコンの前に、座ってるのと一緒で。 電気の明かりがね、一番やっぱり、豆電球位の、明るさですかね。
あ、そんなに、暗いんですね。
うん、それがね、段々と、やっぱり自分を、こう、寝る時間だよっていう風に、こう、何か体をが、覚えてくれてるというか。
ああ、なるほどなるほど、何かはい。
うん、なので、例えばうん、ま、ベッド際の、何でしょうかね、こう、あの、電気をだけにして、こう、過ごすとか、ね、寝れ寝なきゃ行けないなっていう時間になったら、段々とこう、うん、自分は寝ますよっていうのを、体にこう、こう言ってあげるっていうか、っていう事も、意外に大切かもしれないですよね。
うん、ふんふんふん。 なるほなるほど、何か、そういった意味で言うと、あれですね、結構僕、その、ま、お風呂に入る以外だったりとか、後、スマホを見る以外の事って、あんまりしてなくて、ま、その、電気を消すであったりとか、後、その、香りでしたっけ？ハハーブとかの香りを嗅ぐっていうのは、中々やって来なかったので、でも結構、あの、五感で攻めるのが、大事なのかなっていうのを、今聞いてて思いました。
うーん。 うん。 うん。 ええ、はい。 うん。 あ。 確かに、そうですね、後、例えばですね、寝室が、ま、あの、夏とかだと、もの凄い、もう、朝早くから、朝日が入って来て、こう、そうですね、眠りを妨げてしまう事もあるので、ま、こうだどっちかっていうと、こう遮光カーテンを、使ってみたりとか
はいはいはいはい。 ああ、なるほど。
うん、で、きちっと、ま、その、朝日が、あの、入って来たもう妙に早い時間に起きてしまわないような工夫っていうのも、出来るかと思うんですが、如何ですか？
確かに、その発想が、全く無くてですね、それこそ、僕の部屋は、ほんとに、あの、明るいというか、恐らく、あの、早朝とか、朝になると、結構光が、漏れるような、あの、設計というか、構造になってるんですね。
うんうん。 うん。 あ、そうなんですね、こう、日当たりがこう、どっちかと、良いお部屋ではあるんですかね？
あ、そうですそうです。
うーん。で、ほ本来はこう日当たりのいい部屋っていいところなんですけど、ま、朝そうですね、もうほんとに、4時とか5時とかにね、こう夏とかだと日が出てきてしまうと、ま、それを時間に、こうなんだったら、体が起きなきゃいけないみたいになってしまうので、どちらかというとこう暗くして、ま、朝はゆっくりこう、自分が起きなきゃいけない時間まで寝られるように、こう仕向けてあげるっていうのも意外に大切かもしれないですね。
なるほどな。 ふんふんふん。 なるほど。後はそれこそアイマスクとかってどうですかね？
うん。あ、もうご自身がアイマスクをして、凄くま、アイマスクってこうなんですかね、こうちょっと異物感があるので、うん、できない方もいらっしゃるんですけど、もしご自身が全然出来るよっていうのであれば、もうほんとに良いと思いますね。
ああ、確かに確かに。 なるほどですね。と、てので、結構あれですね、なかなか睡眠のルーティンを作るためには、それなりの費用とか実験とかかかる一方で、結構、その、五感で攻める、五感でなんとかするっていう発想がなかったりしたので。
うん。 うん。はい。 うん。 あ、そうですか。なんだったらさっきね、うん、仰っていただいたアイマスクもこう暖かく出来るものとかもあるので、目をね、温めてから寝ると良く っていうおっしゃる方も結構いらっしゃるんですね。
はい、大変、はい、勉強になります。 はいはいはい。 なるほどなるほど。であれば是非そうですね。それとも薬局とかに売ってるやつですよね。
そう。 うん。あ、そうですね、薬局で売ってるやつもありますし、なんだったら最近だとオンラインでこう見れ見てね、買うこともできますので。うん、で、そんなに高くないものですから、うーん。
ふんふんふん、あ。 うんうんうん。あ、わかりました。も早速あれですね、薬局とあとなんか通販とかで、ちょっとそういった睡眠のルーティンのための道具っていうのを買ってきたいなと思います。
うん。 うーん。 あ、そうですね、ぜひいろいろ試してみて、うん、合う方法探してみてくださいね。はい、またお願いします。
いや、ありがとうございました、ほんとに。 はい。